Allora dipende sempre dal livello di confidenza che ho con le persone del gruppo, però mi capita molto spesso perché c'è una persona in particolare in questo mio gruppo di amici che parla come se fosse una chat privata nel gruppo. Quindi mi capita di entrare in questo gruppo, vedere la mattina, che magari mi son svegliata leggermente più tardi, non so, mi alzo alle 8, invece loro hanno iniziato a parlare alle 6 di mattina, non so con che voglia, mi trovo 100 messaggi e allora magari se ho confidenza scrivo: "Che è successo? Cosa un riassunto?" Qualcosa tipo sì, sì, poi se sono sono centinaia, se sono, non so, 10 messaggi me li leggo tranquillamente anche perché mi faccio gli affari un po' degli altri, ecco, quindi, ehm, ci sta, però sì.
Okay. <snorts> Ah, <chuckles> okay. Mh-mh. Ecco. <chuckles> Eh. Ah okay, quindi direttamente chiedi. <chuckles> Mh-mh, okay, sì, sì. <chuckles> Ci sta anche quello, eh, quello è il bello dei gruppi. <chuckles>
Esattamente, anche non parlando comunque si vede un po', si ehm, si tiene d'occhio la situazione, però in linea di massima non recupero più di mhmm, ecco il mio limite è sopra i 50 messaggi, lì inizio a dire: "No, un po' un po' troppo, un po' un po' faticoso, troppa attenzione."
Mh-mh. Mh, okay. Certo, certo, sì. Sì, no effettivamente, anche perché se sono iniziati la sera prima dico, ciao, chissà quante co di quanto cosa hanno parlato effettivamente
Eh. <chuckles> Sì, sì e poi ehm, poi, ehm, ci sono anche i notturni, quella che parla alle 3 di notte si sente il il telefono squillare che è un fastidio, vabbè.
Ho capito. Mh. <chuckles> Impossibile starci dietro, assolutamente. Vabbè guarda, ti ringrazio molto per questa chiacchierata, è stato interessante affrontare questo aspetto delle chat di gruppo che effettivamente ognuno ha un po' il suo metodo d'approccio. <chuckles>
Sì. <chuckles> Sì, sì, è molto soggettivo, dipende molto dal carattere soprattutto, quindi mi ha fatto piacere parlarne, è stato anche divertente. Ti ringrazio. <chuckles>
Esatto. <chuckles> Sì. Sì, sì, è vero. A te, ciao.